Iyon, naku hindi ko na maalala siguro bago mag-pandemic, oo, siguro bago mag-pandemic. Tapos nung nag-pandemic puro nood ako. <chuckles> Puro nood ako.
Ah, matagal na. Hmm, mm. Hmm. Ah, mga serye talaga yung mga gusto mo 'no, isa ka sa mga nagpupuyat para matapos 'no? Papaano ba gusto mong manood yong oo, patap patatapusin mo muna ba yung buong serye o kada episode gusto mong panoorin?
Oo. Oo, tama, oo. Naalala ko may isa akong tinapos. Um, kada episode gusto kong panoorin. Hmm, ikaw?
Mm. Ah, oo. Ako naman gusto ko yung matapos muna siya para hindi bitin. <chuckles>
Ah, oo, oo, ayun. Naku, ang ganda ng usapan natin sa hobby. Talagang ang kahit panonood ngayon, hobby na. Sige, salamat sa oras niyo.
Mm. Kaya ayun, oo nga. Oo. sana. Mm. Tama, oo, nga, ayan. Maraming salamat, ingat ka palagi.
Mm, salamat din. Paalam.
Paalam.

Oo, oo, lalo na 'pag nakuha ko na yung tamang timpla, ganon kasi hindi siya tulad ng pagluluto na ah, pwede mo siyang ano, eh, parang kulang sa alat, dagdagan mo ng asin ganiyan, eh, yun, pag nagawa mo na hindi mo na mapapalitan, kasi na ano na, eh, kumbaga na mo na, eh. Ayon.
Mm. Ah Tama. Mm. Tama. Hmm, mm, sang-ayon ako dun sa sinabi mo, iba talaga yung pakiramdam 'di ba?
Oo, oo, 'pag ano
Kapag nagawa mo nang tama, nagustuhan ng pamilya mo.
Mm. Pero ako
Ah mga banana cake, carrot cake, ah, mm.
Ay! naka oo nagawa ko yun, yung parehas.
Ah, yan ang galing mo naman oo. Pero ano ah, Paano naman nakaapekto sa'yo ang hobby na ito sa araw-araw mong buhay?
Oo. Hmm. <chuckles> Sa'kin, siguro nakaapekto siya nung nagsimula na akong magbenta, na ano na um, kasi kumikita na ako dun sa kung alam mo yun yung hobby ko, pinagkakakitaan ko na, kaya sa tingin ko parang ano siya malaking epekto at ikinatuwa ko din siya, ayun.
Mm. Ah, n tama, mm. Yan, hmm. Oo. Tama, mm. Oo. Mm, 'di ba parang ano kumbaga 2 sh 2 ano siya, ah, ano ba yun dual purpose sabi nga nila 'di ba, yuong pang pantanggal ng inip mo, tapos sa kabilang banda ano ah, kumikita ka din 'di ba?
Parang to oo. Mm. Oo, mm, ayun.
Hmm ayan tama, ta tama yung sinabi mo na ano kung ano yung makakapagpasaya sa'yo talaga.
Oo yun yung gagawin ngayon ang nakakapagpasaya sa'kin kasi hindi ko na nga hindi na nga ako nag-aano, nagbe-bake, ngayon nanonood ako talaga ng mga, um, series, mga movies, nagbi-binge watch ako, yun nga kasi siguro mainit nga, eh.
'Di ba? Mm. Oo. Oo. Hmm, tama. Oo parang ganun na lang din ako, mm. Mm, 'tsaka ano parang pakikinig ng musika din, yan na yung mga nahihiligan ko ngayon eh, 'tsaka mga panonood ganiyan.
Pero ikaw Oo. Oo. Oo, oo, pero matanong ko lang paano nakakaapekto sayo yung hobby mo na yan ngayon, yung panonood 'tsaka pakikinig sa araw-araw?
Mm. Mm. Ah ayun yung hobby ko kasi ngayon na 'to parang nakakatanggal din ng stress, nakakatulong siyang makare pampa-relax 'di ba, 'tsaka, ayun parang mas nagugustuhan ko siya, natatanggal yung inip ko dahil mag-isa lang kasi ako sa bahay ngayon, eh. <snorts> Mm. Mm. Kaya
Mm. Mm. Mm. Ah, kaya oo, wa pag mag-isa pero ano din masaya din mag-isa, 'tsaka parang kahit yun nga lang talaga yung gawin mo, 'no manood, ano din masarap din sa pakiramdam.
Mhm, mm, kaya mm. Oo. Mm, pero may araw talaga na mararamdaman mo na napakalungkot mo, ganiyan kaya 'pag hindi mo alam libangin yung sarili mo, talagang mai-stress ka.
Mm. Mm.

Sa totoo parang ano, eh, hindi ko naman kagustuhan pero parang wala akong, ah, wala akong choice ganiyan, <chuckles> at saka ayun, oo, nawiwili din ako sa mga series ngayon.
Hmm. Mm. Ako Oo, oo, kasi ako naalala ko.
Hmm, ikaw ba, napanood mo na ba yung trending ngayon? Natapos mo na ba yung Korean?
Ah, sa tingi sa tingin ko ano, ah hindi pa, nasa hindi ko maalala kung i pang ilang episode yung napanood ko pero, siguro baka nakalima o nakaanim pa lang ako, ayun. Kasi ano, ah, pangatlo palang, naku ma baka maabutan mo ako. Ako kasi hindi ako talaga nanonood dati, kaya parang, um, para sa'kin makokonsidera talaga na hobby din yung panonood kasi hindi ako talaga nanonood ng mga series, yung mga, um, K-drama o kaya basta kahit anong mga ano, mga series tapos nahawa nalang ako sa mga kaibigan kasi may mga pinagkukuwentuhan sila na maganda daw yung gan'to, tas yun oo, oo, oo, na parang nasunod-sunod ko na, 'tsaka mas maganda nga siya na isang upuan kasi dati yung yung klase ng panonood natin aabangan mo pa sa telebisyon, 'di ba?
Ah <chuckles> Oo. Ah, ako pangatlo pa lang. <chuckles> Mm. <smacks lips> Oo nga. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Tama. Ah. Tama, hmm, mm, tapos nakahalikan mo na 'no? Mm. Tama. Oo. <laughs> Oo. Tama, oo, 'tsaka lahat naman ng mga Korean ngayon may mga, ah, may mga natututunan ka naman ganiyan, 'di ba? May mga aral naman sila, hindi katulad dun sa mga palabas natin kasi ngayon puro barilan, yung mga tema nila tapos ano pa ba, pakiki-apid, mga ganiyan, 'di ba?
Hmm. Mm, mm. Oo, tama nga. Mm. Mm. Mm, mm, tsaka siguro kaya din madaming nahihilig kasi bago nga, 'tsaka may matututunan ka, ayun, mm.
Hmm. Mm, tama. At saka ano yun, unpredictable yung katapusan, hindi kagaya dun sa mga Pinoy na
Mm. Oo na dun sa nakasanayan oo na alam mo na kung ano yung mangyayari.
Oo, 'di ba? Ano bang tawag dun, may twist kumbaga 'di ba? Ngayon kasi yung sa mga palabas natin ngayon alam mo na yung magiging katapusan nung serye eh, 'di ba?
Oo, oo. Oo, oo tsaka nahuhulaan mo na, na parang, "Ay anak niya sa ganito, kapatid niya sa ganiyan," ayun, eh, sa iba hindi ganun yung istorya nila eh.
Mm. Mm, 'di ba? Kaya Oo, kaya hindi nila tayo masisisi kung bakit mas gusto natin yun sa mga Koreano, mga ganiyan, 'di ba?
Mm. Oo, 'tsaka siguro ibang kultura, natututunan din natin yung ano kultura nila, na, "Ah, ganito pala sa kanila, ganiyan," 'tsaka 'di ba't ibang lugar din, yung mga, ah, pinapakita nilang mga lugar dun sa mga palabas? Ayon. Ayon. Mm.
Mm. Tama, mm, ayun na nga. Mhm. Mm. Oo nga. Oo, matanong ko ba, kailan ka ba nahilig sa mga panonood ngayon, kailan nagsimula yan?

Mm, nakakapag ah, unang ano ko, um sige i-ano ikuwe okay lang i-kuwento ko 'yung ano um um, 'yung pinaka memorable ko kasi na karanasan ko doon, um, sa pagbe-bake na 'yan, eh, nakapag-ano ko, nakapagbenta ako ng mga cookies. 'Yun 'yung una ko talagang ano 'yun 'yung una kong, um, binake, kasi, oo. Kasi natutunan ko siya sa ano sa kaibigan ko nung dumalaw ako sa bahay nila. Tapos meron silang cookies, tapos nung tinikman ko sabi ko ang sarap "sa'n mo to binili" akala ko sa bakery, bake shop, sabi niya "wala ako lang gumawa." 'yun tapos nagulat ako na ang sarap.
Ah, hmm, mm. Mm. Oh sige lang, sige lang. Mm. Mm, oo. Oo, ah Bibig, mm. Mm. Ah, sa kaibigan mo? Mm. Ah. Mm. Oo. Oo, nga. Oo, tama. Mm.
Tapos ano, ayun, binigay niya sa'kin 'yung recipe sinubukan ko. Tapos sabi ko hindi ko magawa, hindi ko magawa yung ano hindi ko magawa 'yung binigay niya. Oo, 'yung chocolate chip hindi ko siya magawa tapos hanggang sa hindi ko tinigilan na talagang nag-practice ako, hanggang sa magawa ko na 'yung chocolate chip cookies ta's ayun.
Mm, ah. Mm. Ano po 'yan, chocolate cookies ba siya? Ah, ayun. Mm. Ah, mm. Oo, ah tapos ano, ah, ginawa mo na ba siyang pagkakakitaan, mga konting sideline ganiyan.
Mm, mm, nung nasarapan din 'yung pamilya ko, sinabi nila sa'kin "Ba't hindi ka magbenta?" Lalo na daw sa opisina, i-alok ko kapag pasko, kasi 'di ba 'yun 'yung ang daming bumibili ng pang-regalo. Pero mga dati pa 'yun, nung hindi pa uso 'yung mga online shopping <chuckles> ngayon kasi ang dali na, eh.
Mm. Oo. Tama, mm. Hmm. Tama, mm. Oo. Mm, at saka 'yung mga sangkap yata ngayon sobrang mahal na 'di ba, lalo na 'yung cocoa yata, 'di ba. Mm, tama, mm, oo.
Mm. Oo, 'tsaka 'yung mga tsokolate talaga ang ano ang mahal. Kaya kahit nga ngayon gusto ko ulit magbenta hindi ko siya masimulan. Kasi kailangan subukan ko ulit, eh, kung gumagana pa 'yung oven namin, kailangan ko mag, ah, mag-bake ulit ganiyan, tapos subukan kung magiging successful. Eh, ang mamahal ng mga ano ng ingredient.
Mm. Tama. Mm. Tama, mm. Hmm, mm. Mm, oo. Mga sangkap, mm. Parang 'yung kaibigan ko din sabi niya hindi na din siya gumagawa ng cake ngayon dahil nga may kamahalan 'yung cocoa Tapos 'yung parang ginagawa niya, ah, 'yung chiffon na lang, 'yung ginagawa niyang cake kesa dun sa choco moist na sinasabi, mm. Eh, sabi n oo, eh, 'di ba, 'yung chiffon yata 'yun 'yung medyo maano sa lalamunan, 'yung masakit, 'yung ano ba 'yung mahirap nguyain,
Mm. Mahal, oo. Mm. Chocolate, oo. Mahal kasi, eh. 'Yung parang ma oo, 'yung mabubulunan ka, oo, parang gano'n, oo.
Oo 'yung parang ano siya meron siyang magaspang sa lalamunan 'yung ganoon. Pero 'yun daw kasi 'yung pinakamura kesa sa cocoa.
Mm, mm, mm. Na oo, kasi walang tskololat
Mm, pero ano, mm, pero 'yung fondant na subukan mo na ba ding gumawa?